Direi, so' stato abbastanza fortunato, insomma, per sta cosa, cercando i tenere un po' all'oscuro, ehm, mia madre, principalmente, però, insomma, tipo a qualcuno gliel'ho detta, no, "o mamma mia." Dico, perché insomma, tremavo per l'adrenalina, cioè
Eh beh, eh beh, ci credo, ma poi probabilmente anche un po' di dolore ci sarà stato, solo che la f con l'adrenalina in corpo uno non sente subito la botta.
No, no, sì, forse do ma sì, non ho sentito nulla di che, cioè, ripeto, perché quando ho visto quello che ho scampato, evitando cemento, evitando, soprattutto, quella canna che non so come caspita ha fatto ho fatto a prenderla di lato, cioè, cade cioè, è è come che la dico in alcuni casi, sì, sì, sì. Molte volte sono stati
Un miracolo. Lì Lì proprio hai pensato: "Qualcuno lì mi ha mi ha mi ha appoggiato," <chuckles> m pratica.
Sì, sì, gua una mano esterna l'ha l'ha spostata, cioè mi hanno ma eh, ci sono
Ma è stata la cosa più rischiosa che tu hai mai fatto di quelle mhmm, che hai fatto in gioventù?
Uhm, allora forse quella è una delle ultime che, poi, vabbè, abbiamo fatte tante, che ne so. Ma perché poi, da più grande, anche in auto, uhm, mi so' trovato a pochi millimetri proprio dall'impatto dell'auto che ha frenato nella breccia, uhm, si è fermata proprio tipo a 2 centimetri da da da da da <chuckles> cioè, vabbè. E sono stato fortunato, diciamo che sono stato sì, sì, sì, sì. Na e poi e questo sicuramente mi ha insegnato tanto, eh, perché poi, ehm, alla fine, non bisogna neanche sfidare la sorte più di tanto, o perlomeno in alcune situazioni, per esempio per quanto riguarda tanto è vero che adesso c'ho le vertigini io quando, uhm, non lo so, mi devo arrampicare o, cioè, mi blocco, perché poi mi prende il senso di ver sì. Lo stesso co co con la con l'auto, con l'auto non vado mai correndo o facendo cose che magari e stupidamente, magari ho fatto da ragazzo, no, e in quel caso, anche quel caso, salì l'adrenalina e tanto e quindi, diciamo che quell'adrenalina, ehm, quando saliva quella era il segnale di dire: “Okay, me la sono scampata, non è il caso di farlo più." E quindi, ehm
Mamma mia. Sei un miracolato. Un miracolato, direi. Certo. Eh sì, il tuo corpo ha registrato il pericolo. Eh, sì. Mh-mh. Certo.

Allora, ehm, si può dire che, allora da una parte allo c'ho 2 figli, 1 il più grande, m mi dà abbastanza, mhmm, tranquillità anche perché lo vedo abbastanza più posato di me. Ehm, io spero sempre che proprio quello, no, dico, forse magari, s ehm Come si dice, Dalle mhmm, rose nascono le spine e dalle spine nascono le rose, no, in qualche modo sp avevo quella speranza. <chuckles> Ehm, un po' di più mi preoccupa invece la piccola, mia figlia, perché e me lo fanno presente più di qualcuno, che io questa c'ha la stessa testa tua, uhm, ehm, quindi beh, beh.
<chuckles> Ti assomiglia, eh?
Sì, quello mi preoccupa. A maggior ragione perché è pure donna, quindi è poi difficile, più da da gestire, no, e <chuckles> infatti con me va molto ,molto d'accordo, cioè, nei giochi, nelle è scaltra, è sveglia, non la frego, cioè dico: "Ma questa chi l'ha chi gli ha insegnato?" Sembra già che sia è nata così, no, con c'è un'intesa particolare che mi fa paura certe volte, cioè.. E lei per e lei è nata miracolata, a proposito, c'è da da sottolineare questo, lei ha combattuto per essere viva sin dalla nascita. Cioè lei è stata rianimata, quindi ha combattuto sin da appena nata per vivere, quindi, eh, c'ha una uno sprint in più. Ecco perché dico
<chuckles> Mh. <chuckles> <chuckles> Quindi trovi l'affinità. Eh. Caspita. Lei il rischio l'ha preso proprio nel momento della nascita, da subito.
Era nata. Sì, sì. Sì, sì, quindi c'ha proprio si vede quella quella luce, quella <chuckles> <chuckles> quella quella cosa che, insomma, ehm, è carica, è carica davvero, carica tanto.
Eh. Quindi cosa pensi che l'angelo custode che ha protetto te probabilmente è lo stesso. <chuckles> Gli avete passato <chuckles> lo scettro per proteggere la bimba?
Ma io spero, io Eh, lo lo spero, cioè sì, sarà sicuramente quello. Dicevo: "Porca miseria, il mio lavoro", ma io anzi io dico sempre: "Guarda, a me mi hai guardato tanto, no, adesso magari ti puoi spostare <chuckles> su mia figlia, magari ne ha bisogno di un paio lei", ehm, perché insomma, vedo che <chuckles> è anche forse anche più carica di me. Quindi visto che e quindi sicuramente avrà da fare ancora. <chuckles> Speriamo, insomma, non tanto.
<chuckles> Quindi i rischi, diciamo, soprattutto a te son capitati nella vita quotidiana, non non hai preso rischi anche di tipo economico o lavorativo?